Yung partner ko ngayon, 6 na taon na kami, ang dalas namin mag-away nagkakasagutan kami ng hindi magagandang salita, na masasakit talaga pero end of the day, nagkakaayos pa rin kami n'yan eh, nagiging okay pa rin kami, 'di ba.
Mm, mm. Mm. Oo, kasi pinipili niyo pa rin yung isa't-isa, 'di ba?
Exactly. Oo, kasi 'pag galit ka normal naman na galit ka eh, alangan maganda sabihin mo 'pag galit ka, "Galit ako, ang ganda mo!" <laughs>
<chuckles> Totoo. <laughs> Totoo, kasi 'pag ano ka nasa peak ka talaga ng emosyon mo, may mga masasabi kang hindi maganda pero kung parehas n'yong uunawain yung isa't-isa, 'di ba. Bigyan niyo ng oras yung sarili niyo na makapag-isip-isip tapos matuto kayong humingi parehas ng, pa'no, pagpapatawad sa isa't-isa sa mga nasabi n'yo, mga nagawa n'yo, sa araw na 'yun hanggang sa ma-resolve hindi 'yong parang, "Ano ba naman 'to nagiging ganito na lang tayo", parang "Sige, magloloko na lang ako habang karelasyon kita, hayaan mo na lang makita kung ano man yung mangyayari sa relasyon natin." Which is sobrang foul, alam mo 'yon? Sinasabi lang na nafo-fall out of love na daw, ganyan, ganyan tapos malaman mo na-fall in love na sa iba, tama ba 'yon?
'Di ba?! <chuckles> Mm. Mm. 'Di ba. Oo.